Kapag wiling ka ng gawin lahat. Ay! Hindi ano, kapag alam mo 'yon, kapag hindi mo na iniisip yung iisipin ng iba. Kasi, 'pag nasa isang relasyon ka 'di ba, kailangan iisipin mo na kung ano yung para sa inyong dalawang mag-partner. 'Tsaka kapag alam mo na, handa na rin talaga kayo. Hindi ka puwedeng pumasok sa isang relasyon na hindi ka financially okey, hindi ka emotionally na okey, kasi ma-ano mo yun, eh, mapapasa mo siya sa partner mo, magig makaapekto siya sa relasyon niyo, hindi ba?
Oh. <laughs> Mm, okey. Oo, tama. Oy, tama, tama ka diyan. Totoo. Totoo.
Ikaw naman, ano ba yung mga palatandaan mo na handa ka na?
Mm. Ano sa 'kin siguro, ano din halos kaparehas lang din naman ng sinabi mo. 'Pagka usapang pinansiyal dapat hindi ka na, hindi ka na nahihirapan gumastos ganiyan. Kasi, paano ka nga naman makikipagrelasyon ng seryosohan kung pang-date na lang wala ka pa, gano'n, 'di ba.
Mm. Tama, kasi ganiyan ganiyan talaga.
'Tsaka, mm. <laughs> O, gayon lalo ngayon ano kaliwa't kanan ang gastos kaya, kailangan din talaga may, may bubunutin ka sa bulsa mo.
Totoo, totoo. Totoo, hindi yung ano.
So yun, parang ano lang din may mga gusto pa akong malaman, eh, kung ano kung hin kung hindi ka pa ba handa, ano yung mga bagay sa na ano, gusto mong ayusin bago pumasok sa isang relasyon?
Oo, sige ano yun? Ayun nga, ano, <chuckles> unang-una talaga diyan kasi simula nung nalaman ko talaga yung para kang ayan, "I learned it the hard way" na kailangan maging financially stable ako eh, financially ready ako eh. So 'pag ganiyan, hinahanda ko yung sarili ko na meron akong, ah, maayos na income na kaya kong gumastos. Although, may mga times naman na hindi ako hinahayaan gumastos ng partner ko. Pero siyempre, para lang yun sa pang-sarili ko kumbaga para maging handa ako sa kung ano mang mangyari sa amin, ang mangyari sa kanya, eh, alam kung kaya ko rin naman siyang saluhin kahit papaano. Kasi, ayok ako yung tipo ng babae na ayoko talagang inaasa lahat sa lalaki. Kung tutuusin nga yung, um, yung ex ko mas ako yung malaki talagang kumikita sa kaniya, so parang, isa rin yun na, naging dahilan kung ba't din kami naghiwalay kasi parang yung ego niya ata, eh, naapakan ko dahil nga mas mas ako yung kumikita sa aming dalawa, parang nakikita nakita niya siguro yung sarili niya na wala na siya masyadong inaambag sa relasyon namin.
Oo, yun talaga yung ano, eh, numero 1, eh, 'no. Mm. Mhm. Tama. M. Oo. Oo. Okey. Mhm.